อืม ๆ จริง ๆ ๆ ใน ในแอปพลิเคชันออนไลน์ที่มีการปักตะกร้าเนาะ อันนี้เหมือนว่าแทบจะไม่มีอะไรควบคุมเลย คือใคร ใครใคร่ค้าม้าค้า ใคร ใคร่ค้าวัวค้า เลยใช่ไหม แบบอยากจะขายอะไร
โอ้ จริง อืม ใช่ครับ แล้วก็การขายก็เนาะ บ้างก็ เขาคงอยากได้ยอดแหละบางทีก็ เขาก็พูดมานู่นนี่นั่น อะไรเงี้ยครับ แต่ว่า เอ่อ คือบางคนเขาก็พูดดีนะ แล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบมีแต่ช่องไม่ดีนะครับ บางคนเขาก็ขายดีจริง ๆ แล้วก็พูดในข้อเท็จจริงของสินค้าจริง ๆ แต่ว่าบางคนเนี่ยเปิดไปแป๊บเดียวเนี่ยอยากจะสไลด์ทิ้งเลยนะครับ ด้วยความที่เหมือนเราก็เป็นเซลล์มา 10 ปีเนาะ คือเรา เราฟังแล้วเราแบบตอบมา 2- 2 ประโยคเรารู้สึกเลยว่า เออ นะอันนี้เหมือนไม่รู้จริง อะไรแบบเนี้ย เหมือนไม่ได้รู้ในตัวสินค้าจริง อะไรอย่างเงี้ยครับ อืม
ครับ ครับ ครับ อืม ครับ อันนี้ขายจนอึ๋ม ใช่ไหม? ครับ อืม ๆ ๆ ซึ่งจริง ๆ แล้วมัน มันก็ยังไม่ได้มีตัวอะไรมาช่วยเรากรองตรงนี้ ใช่ไหม? บางที ถ้าเราเผลอ ดู ๆ ไปนาน ๆ อารมณ์ก็พาไปกด
โอ้ จริงเลย ใช่ ใช่เลยครับ อืม พาไป แล้วก็ด้วยความที่ไม่มีอะไรกรองเนี่ยนะครับ ก็ทำให้สินค้าบางตัวหรือว่าบางอย่างเนี่ยที่เราซื้อจากโลกออนไลน์อะครับ เป็นของปลอม อย่างเช่น ล่าสุด ก็โฟมล้างหน้านะครับที่ซื้อมาก็ปลอม <chuckles>
อ๋อ อ้าว โอ้โฮ เจ็บปวดมาก คือไม่ เป็นของใช้ด้วยนะในเชิงว่า เออ เรื่อง เรื่องสุขอนามัย
ใช่ ครับ มันของใช้ ใช่ ๆ ก็คือจริง ๆ ใช้ยี่ห้อเนี้ยมาแบบนานมากแล้วนะครับ 4-5 ปีได้แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็ไปซื้อ เอ่อ เอ่อ ตามซูเปอร์มาร์เก็ต หรือว่าสะดวกซื้อแถวบ้าน อะไรแบบเนี้ยครับ แต่ว่ารอบเนี้ย ก็ด้วยความที่โลกออนไลน์เนาะ ก็มาไลฟ์ขาย แล้วก็มีการปักตะกร้าพร้อมส่วนลด ก็บอก โอ้โฮ ดึงดูดมากเลยนะครับ กดมาสั่ง เออ สั่งมาสั่งเยอะด้วยนะเพราะว่าถูกไง พอ โอ้โฮ กดใช้ครั้งแรกรู้เลยครับ ปลอมจริง ๆ อืม
ครับ อือ ครับ ครับ อืม ครับ อ๋อ คือด้วย ด้วยคุณภาพของ เอ่อ เนื้อครีมในนั้น อะไรอย่างงี้ใช่ไหม ที่ทำให้เรารู้ แต่ว่า
โอ้โฮ ปื๊ดเดียวรู้เลย <chuckles> ใช่ ๆ
อ๋อ แต่นอกนั้นดูไม่ออกเลยเหรอครับ แบบว่าพวกแพ็กเกจจิงหรือว่า เอ่อ ตัวฟอนต์ต่าง ๆ มันเหมือนกันมากเลยใช่ไหมครับ?
โอ้